Ừm, thât ra thì không nha bạn, mình không vượt qua được. Có nghĩa là cái cái ứng dụng nó lên nó sẽ là bạn đã hết thời gian rồi, tuy nhiên á sẽ có, ừm, 3 nút bấm, một bấm là một nút bấm là OK OK là mình tắt ứng dụng luôn mình sẽ không vô nữa. Thì hồi đầu á mình cũng ráng dữ lắm, có nghĩa là nó hiện lên nha là mình tắt luôn, mình hổng hổng chơi nữa, tuy nhiên thì trong ngày hôm đó người mình nó vẫn bứt rứt, nó vẫn, kiểu, bị ngứa tay đó bạn, bị quen rồi, <laughs> gọi là, cũng hơi nghiện rồi đó. Cái là mình sẽ bấm vô lại, nó vẫn hiện lên cái kêu là "Bạn đã hết giờ rồi", tuy nhiên sẽ có một cái nút bấm khác là cho mình xin thêm 15 phút, hoặc là có một cái nút bấm nữa là cho mình xin nốt hôm nay thôi. Đó, <laughs> là nói chung là mình sẽ nếu mà mình, gọi là, cảm thấy có ý thức nha, thì mình sẽ bấm là lướt, ờ, thêm 15 phút nữa, nhưng mà thật sự nói thiệt với bạn luôn, bấm thêm 15 phút, không bao giờ là 15 phút đủ, kiểu như, nó nó hiện lên tiếp mình cứ bấm tiếp như vậy hoài, cho nên là thường á mình sẽ bấm luôn là cho mình nốt hôm nay luôn, và cứ nốt hôm nay là cứ nốt ngày mai, <laughs> đúng rồi.
Ừm hứm. Ờ. Ờ. Ồ! À. Ờ. Ồ! Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm. <laughs> Nghiện là nghiện nặng luôn rồi đó. Nhưng mà, ừm, ờ, nghe nghe như bạn nói như thế thì, ừm, bạn nghiện rất là nặng, nhưng mà bây giờ hiện nay từ 8 tiếng mà xuống còn 2 tiếng thì chắc là cũng phải cố gắng rất là nhiều nhỉ?
Ừm, thực ra thì cái cái quá trình đó bạn, nó nó nó như mình nói nó hông phải là một cái con đường thẳng, nó không phải là, kiểu, một cái rẹt, mình mình làm liền ngay lập tức là ngày hôm nay 8 tiếng nè, mai là 2 tiếng, rất là khó, thì mình giảm, giảm từ từ từ như vậy đó. Tuy nhiên á, thì trong cái lúc mà giảm từ từ đó thì, ừm, cũng mình cũng sẽ suy nghĩ là, ơ, thế thì hôm nay là mình giảm được nửa tiếng rồi nè, là cũng có một cái gì nó rất là là là là, ừm, gọi là sao ta, ừm, thành tựu đi ha, và mình đã dành nửa tiếng đó
Ừm. Ừm hứm. Ờ. À, tức là bạn đặt đặt cho cái mốc
Đúng rồi, à.
bạn đặt ra những cái mốc và những cái thành tựu cho mình để mà mình, à, mình đã vượt qua, ồ.
Những cái mục tiêu. Ừm. <laughs>
Hiện cái mục tiêu ngắn để mình dễ để cho mình dễ để thấy được, đúng hông?
Đúng rồi bạn, thì khi mà đạt được cũng rất là vui chứ. Và thậm chí là mình s <laughs> đồng ý luôn, kiểu như, mình cũng đã hoàn thành cái gì đó, gọi là, cũng đáng nể đi ha, và mình thấy là nửa tiếng đó mình cũng đã dành cho bản thân mình làm những cái hoạt động khác, cảm thấy là cuộc sống nó là sống chứ không phải là cái để lướt trong vô thức nữa, ừm.
Ờ. Quá xuất sắc! À, à. Ừm.